Oo nga eh.
'Di ba? Kasi, Hindi naman natin ngayon alam kung, ah, paano ba maging isang, ah kasi da iba parang kasi ngayon iba na talaga 'yong panahon, eh.
Iba, oo iba na totoo yan.
Hindi ko hindi ko siya matukoy. Pero, ah, katul yo 'yon nga, may mga estudyante na parang, ah, s ah, seryoso naman sila nakakaya nila, may mga estudyante naman na hindi kinakaya.
Mm. 'Yon nga.
Alam mo 'yon, 'yong parang, ah, konting pagkakamali ng, ah or alam mo 'yong parang konting sigaw ng isang guro, eh, kanilang dinadamdami dinadamdam, 'di ba? Nagiging isang, uhm, o kaya kapag hindi nila nakakaya ang isang, ah, subject, eh, talagang 'yong sumusuko na kaagad o kaya minsan sumosobra naman, 'yong kanilang, ah, mentalidad, eh, parang, eh, minsan, ah tawag dito, 'yong sumosobra naman 'yong kanilang, uhm, ah, pa sa panam pananaliksik, maganda naman sa mentalidad kaso lang parang
To group. Oo. Dinadamdam na. Subject. Sumusuko na agad parang ganon. Oo. Oh. M Iyon nga. Oo.
Alam mo, 'yong iba kasi parang
Parang pa nakakapagod din 'pag 'yong sobra 'yong ano mo 'di ba. Oo, 'yong pag sobrang talino din, parang iba din ang nagdudulot ata no'n. <chuckles>
Oo, siguro dapat. Oo, kasi parang 'yong, iba 'di b ah, dapat siguro, uhm, kung sa g kung balanse na kung sa grade 1 dapat hanggang dito lang. 'Yong kanilang munang ituro hanggang sa pakonti-konti na kakayanan ng mga bawat estudyante, kasi hindi naman lahat nakakasabay, 'di ba?
Ah, oo. Balanse lang, oo. Oo. Oo. Nga, eh. Totoo yan, depende na rin 'yon sa estudyante, mismo. Hindi ko alam din kung paano ang gagawin ng mga paaralan, mga namamahala sa kanila, 'yong 'yong pa'no 'yong pag-aano ng mga estudyante kung parang may mga grupo na hindi agad nakaka ano kasi may mabilis talagang matuto, iba-iba naman talaga 'ya
Oo. Mm. Oo. Iba-iba talaga tayo ng an alam mo 'yong minsan, ah, dati nga sa aking paaralan 'yong may first section, may, ah, may ma ma matatalino. Pero meron din naman na ando'n na hindi naman matalino, sapat lang pero na ando'n sa gan ganong section. Meron naman nasa ibang section na matatalino rin, pero bakit nasa malayong section, mga ganong bagay. 'Di ba?
Oo. Oo. Ah, oo. Oo. Sapat lang. Oo. 'Yon nga, eh. Ano, ang oo, ma mahirap din. Ah, sa tingin mo paano nakakaapekto naman 'yong sobrang dami ng gawain, nila, sa mental health ng mga estudya 'yong kati kaninang nasa nabanggit mo nga na, 'yong menta mentalidad o sa kal mental na kalusugan nila.
Mm. Oo, e